Seniat itu, ya?
Seniat itu, heeh. Bahkan Kakak tahu fancam nggak? Eh, bukan fancam, vid-call sama video call sama k artis K-pop itu tuh, ada event-nya, Kak, kayak gitu. Ada event-nya. <swallows> Nah, itu justru itu, Kak, yang jauh lebih mahal daripada konser. Kenapa? Karena bisa video call sama artisnya. Dan aku pertama kali memasuki dunia K-pop yang tahu tentang jual-belian kayak gini tuh aku kaget, karena untuk bisa video call sama bias kalian itu kalian minimal ngebeli album kayak 600 pieces. Kaget kaget kan, Kak. Dan itu cuma sebagai tiket biar kamu bisa diundi ber beruntung atau nggak. Jadi diundi, iya, jadi belum pasti. Jadinya, wah, wah, di situ aku bingung sih, ada aja kelakuan pemerasan duit dalam dunia ini. Ada aja yang beli, Kak, dan ada juga yang kayak beneran terkenal di dunia K-pop itu ya orang-orang yang terus-menerus bisa video call sama artisnya, gitu. Kayak ini duitnya dari mana aja dan menang-menang mulu, gitu.
Oh, ada event-nya? berarti bukan bukan kita bayar? Heeh. Heeh. Iya. Heeh. Hah? 600 pieces? Diundi? Belum pasti berarti, kan? Ya, ampun. Tapi ada aja yang beli, ya? Mhm. Kayaknya buka kayaknya punya ini loh, kebanggaan tersendiri ya. Jadi, oh, "Keren nih", gitu kan?
Wah, iya, kar benar, karena yang video call itu kita tahu itu pasti udah kaya entah berapa miliaran. Benar, kayak gitu. Heeh. <chuckles> Wah, pemerasan itu banyak banget sih, Kak, di situ, Kak, heeh, memang habis semua duit, hmm. Belum lagi kalau bi kalau ketemu foto langsung sama orangnya, itu jauh lebih banyak lagi duitnya habis. Iya.
Iya iya. Benar benar, buset, ya. Aku baru tahu loh ternyata bisa kayak gitu, ya. Oh, heeh heeh. Saking ngefannya sih. Oh, gitu. Aku kira hoki-hokian kalau ketemu sama artisnya, foto bareng, gitu.
Ya, hoki-hokian, sambil hoki-hokiannya setelah membeli 600 pieces ya, Kak. <laughs> Baru dipi baru dipikirin hoki-hokiannya, gitu. <sniffs>
Ah. <laughs> Wah, wah ini ini luar biasa sih, luar biasa banget sih. Ternyata dunia konser K-pop itu se apa ya, sebrutal itu, ya, seboros itu, ya. <laughs>
Iya, iya. Brutal, <laughs> brutal banget. <laughs> Iya, benar, Kak, <laughs> iya. Aduh, padahal aku masih banyak banget yang mau kasih tahu ke Kakak, tapi aku kayaknya harus pergi dulu, nih. Iya.
Aduh. Aduh, sayang se sayang sekali, ya. Tapi ini asik loh, ini jadi informasi baru bange banget buat aku sih, mhm.
<laughs> Ya, begitulah kehidupan. <laughs> Makasih ya, Kak.
Iya. Luar biasa, iya. Makasih banget loh, nah, ini, eee, informasinya, ya.
Hmm. Iya, makasih, bye bye, Kak.
Oke.

Sama Bruno Mars, oke, oke. Nah ini kan di Indonesia ini sebenarnya demam K-Pop kan ya, nah, eee, sejauh ini ada berapa banyak, eee, K-Pop yang sudah kamu tonton konsernya?
Iya bener, bener. Bener. Oke konsernya ya, bukan jadi jadi aku itu punya artis, tapi itu konsernya aku ulangan berkali-kali. Jadi berdasarkan konsernya kan, bukan artisnya kan?
Iya konsernya, konsernya.
Oke, konsernya bentar, aku ngitung. Ada 1, 2, 3, 4. Empat sejauh ini, seingat aku 4. Iya 4.
Empat konser, oke. Itu masih di kota yang sama apa beda-beda kota?
Kalau yang 1, konser pertama aku itu K-Pop di Koreanya langsung Kak.
Di Korea langsung, widih keren, keren. Mhm.
Iya, di Korea langsung. Itu pertama kali. Terus sisanya yang 3 lagi itu semuanya di Jakarta sih, iya.
Semuanya di Jakarta, oke. Dari semua, eee, acara konser tersebut, acara konser mana yang paling berkesan buat kamu?
Mhm. Dalam ranah K-pop ya Kak? Atau dalam ranah yang lain? K-pop ya? K-pop dulu, wah SEVENTEEN sih aku gak tau Kakak tau K-Pop group SEVENTEEN atau ngg oh tau? Iya.
Iya betul. Yang K-Pop dulu deh, yang K-Pop dulu, heeh. Tahu sih tahu, tahu SEVENTEEN. Yang grupnya makin eee, apa yang paling banyak kan?
Iya yang isinya 13 orang. <laughs>
<laughs> Heeh, heeh.
Bener, iya itu aku paling suka itu sih, dan itu baru tahun lalu.
Mhm, mhm. Oh gitu, masih baru-baru ya?
Baru banget, iya. Aku NCT nonton juga, justru yang 3 lagi itu aku nonton NCT semua Kak.
NCT nonton juga, NCT? NCT semua, waduh. <chuckles>
Iya. Iya 3 yang yang 3 lagi aku NCT semua baru tahun lalu lah aku memasuki dunia per-SEVENTEEN-an, justru malah SEVENTEEN yang makin cantol di otak aku sekarang, mhm.
Mmm, mhm. Oh iya enggak ini ya enggak enggak BTS gitu?